Eee. Pernah pernah. Jadi per 2025 ini tuh agak sulit ya, Kak, melihat berita mana yang bener, mana yang enggak, gitu kan. Karena mung
Iya, bener. Mhm mhm. Terus gimana tuh cara ngebedainnya?
Eee, pertama sih aku lihat dulu nih dari, eee, si video atau foto yang dilampirkan. Jadi kalau memang foto dan videonya itu, eee, kayak visualisasinya udah HD, udah bagus, gitu kan, foto pengambilannya atau berita yang diambilnya, itu mungkin aku cukup percaya, ya. Tapi kalau misalnya kayak agak ngawang atau nggak jelas itu takutnya itu adalah buatan AI. Karena sempat aku lihat video tentang air laut, apa ya, kayak di dalam laut gitu, terus aku tercengang kan, aku lihat, tapi pas aku lihat-lihat lagi, kayaknya nggak mungkin deh bentuk paus itu sebesar sampai sebesar itu, gitu kan. <breath> Terus pas aku searching lagi ternyata emang bener itu video buatan AI aja, gitu. <chuckles>
Oke. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. <inhales> Biasanya Kakak kalau ngelihat berita itu langsung dari, eee, dapet link-nya atau kayak Kakak lihat di Instagram, kan ada banyak ya, platform-nya kayak USS, terus detik.com. Itu biasanya Kakak kalau lihat berita tuh dari mana?
Mhm. Betul betul. Mhm. Biasanya sih aku lihat berita lebih ke CNN, BC eee, BBC, kalau untuk berita-berita internasional, ya, Kak, terus VOA. Tapi kalau untuk yang nasional-nasional gitu sih biasanya, eee, kayak lebih ke, apa, kayak liputan6, detik.com, Kompas, gitu kan. Aku lebih ngeliatnya dari situ. Terus kayak yang lebih legit lagi tuh kayak National Geographic, kayak gitu, Discovery, gitu sih.
Oh, iya sih. Heeh heeh. Heeh. Mmm. Oh, ya, sih. Mhm. Oh, iya iya, benar benar benar. Iya, ya, kalau berita internasional tuh kita percaya aja ya, karena ya, berita luar gitu, kalau berita Indonesia emang kebanyakan ini sih, apa namanya, eee, over ini, apa, over sher bukan over sharing, apa ya, Kak, kayak kel melebih-lebihkan, hiperbola, kayak gitulah. Iya. <chuckles> Terus kalau berita gosip gitu gimana? Apakah Kakak gampang percaya atau, eee, ya, tetap membedakan ini hoaks atau beneran, gitu?
Betu Iya. Hiperbolanya benar-benar terlalu banyak. Oh, kalau beripa berita gosip tuh, aku beda lagi cara nanggapinnya. Biasanya aku sharing sama temen kantorku, kayak, "Eh, ini bener nggak sih beritanya?". Terus kita akhirnya saling memvalidasi dan cari berita dari berbagai macam platform untuk membenarkan benar atau enggaknya berita itu, sih, gitu. Ibu-ibu kan.
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Iya, seru banget. Iya. <chuckles> Seru banget sih, iya, bener, seru banget sih. Wah, aku jadi tahu nih cara bedain berita asli dan hoaks dari Kakak. Terima kasih banyak ya, Kak, udah kasih mau kasih tahu pengalamannya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi.